Olha, eu acho muito bacana isso que você me fez agora pensar porque, claro que todo tudo tem um começo, né, e a partir desse começo a gente vai, eh, melhorando então eu tenho certeza que a a prática ela vai influenciar sim no processo de melhoria, e eu acho que as habilidades elas ficam muito melhores depois de você praticar um pouquinho. <laughs> Vou contar.
Uhum. Uhum. Uhum. Você acha é porque, assim eu acho que todo mundo é capaz de fazer as coisas assim, sabe. Claro que tem gente que tem, assim, um talento natural assim, sabe de ai já nasce com aquele talento mas mas na minha cabeça eu acho que todo mundo pode aprender algo, né, assim de de tudo, assim, eh, pode levar um tempo maior, um para mais tempo para outro, né. <chuckles>
Aham. Isso, é. Hã. Concordo, concordo. Aham. É como você falou. Isso, é mas isso que você falou é importante, é verdade. Por exemplo vou dar um exemplo aqui, que fosse que faz parte da minha vida, minhas eu tenho tre 2 irmãs, e uma nasceu com dom para desenho, que é assim incrível, ela desenha, eh, com a facilidade é fa desenha com a facilidade, pois, para mim também, ela desenha muito grande. E aí eu tenho a mais velha não é do meio, e aí a mais nova começou a gostar dessa dessa habilidade que a minha irmã tinha e começou a praticar. E ela está chegando no mesmo nível, claro, né, não tanto do que a minha irmã, mas ela está chegando em um nível muito bacana e aí eu penso que, com habilidade, com com treino é, com a prática eu acho que funciona, eu nunca tentei, e eu acho que é muito difícil porque eu só sei fazer a bolinha, puxa o tracinho, os dois tracinhos do braço e já está bom. <laughs>
Uhum. Uhum. Olha, ai desenho é difícil né. <laughs> Para mim é difícil. <laughs> Aham. Uhum. Qualquer pessoa pode você a prática, né. Uhum. <laughs> Eu também, é o meu estilo de desenho também, <laughs> confesso.
Ah então a gente a gente está nessa, né, então assim, como você disse, eu acho que a habilidade ela pode ser sim melhorada, treinada, mas eu acho que algumas pessoas nascem com dom e está tudo bem.
<laughs> Sim, sim. É, é eu acho assim, eu acho que por exemplo, sabe uma coisa assim que às vezes eu vejo muita gente fazer muito bem, sabe tipo, fazer a unha, né. Tem gente que tem um dom para mim, exemplo uma manicure assim, que sabe fazer a unha tão bem assim, falo: "Nossa, a pessoa nasceu com um dom". Não porque eu não consigo, hoje em dia eu mesmo faço a minha também, né. Mas é, então, mas consegue sim. <laughs> Não é?
Hã. Hã. Sim, sim. Aham. Bareto. Olha que legal, não consigo não. <laughs> É, eu nunca tentei na realidade eu tentei fazer sozinha e não funcionou bem, e aí pronto eu disse: "Olha acho que isso não é para mim mesmo, não". <laughs> E aí o que que eu eu acho também você gosta de dançar?
Aham. Aham. Aham. Então